जी, देखिए तो मेरी समस्या कुछ इस प्रकार है कि अ, मैं संगीत के क्षेत्र में काम करता हूँ और मुझे लिखने का भी शौक है और लिखना मेरा संगीत का एक हिस्सा है। अ, अब लिरिक्स कह लीजिए या अ, जो अ, शायरी कह लीजिए तो लिखने का भी काफ़ी शौक है। लेकिन काफ़ी समय से अ, कुछ अ, गतिविधियाँ इस प्रकार की हो गई हैं कि तनाव के चलते या पता नहीं किस कारणवश मैं अ, असफ़ल रह रहा हूँ इस कार्य में। मैं कभी भी कुछ लिखने बैठता हूँ या कभी भी कुछ सोचने बैठता हूँ या अ, संगीत का अभ्यास करने बैठता हूँ, जिसमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। मैं अ, बहुत अपने आप को हताश पाता हूँ क्योंकि अ, पता नहीं मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और दिमाग जैसे कि चलना ही बंद हो जाता है। अब इसका कारण तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। <smacks lips> ना कि अ, कुछ ऐसा ख़ास अ, तनाव है मुझे। अ, ब तो मैं इसलिए आज यहाँ आपके पास आया हूँ कि आप अ, इसके प्रति कुछ सुझाव दे दें या मेरी अ अ, समस्या का समाधान कर पाएँ।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं जिस समस्या का सामना आप अपने जीवन में कर रहे हैं। और बिल्कुल देखिए मैं कहना चाहूँगा कि आज के दौर में कहीं न कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं ये बहुत ही सामान्य-सी बात है। आपको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता या फ़िर तनाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल मैं देखिए पूर्ण रूप से आपकी सहायता भी करूँगा लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। ख़ास करके जो आपने बताया कि कहीं न कहीं जो आपकी रचनात्मकता है जो क्रिएटिविटी है वो कहीं न कहीं आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ों को। तो ये समस्या आपके जीवन में कितने समय से आई है?
जी, अगर मैं अम अ, एक अनुमान लगाकर बताऊँ तो तकरीबन-तकरीबन अ, 1 साल अ, हो गया होगा इस चीज़ को अ, मुझे अ, झेलते हुए फेस करते हुए। अ, देखिए अब ऐसा नहीं है कि मुझे कभी नहीं आता परंतु 1 साल पहले ऐसा होता था कि अगर मैं मान लीजिए 10 पन्ने लिख रहा हूँ या 5 पन्ने लिख रहा हूँ। उसमें से <smacks lips> 2 खराब होते थे या 3 खराब होते थे अ, 5 पन्नों में से। और 2 पन्ने ऐसे होते थे जिसमें कुछ ऐसा मैं लिखता था जो मेरे काम आ सके या जो अ, इतना अच्छा अ, रहता था कि मैं लोगों को दिखा पाऊँ या सुना पाऊँ। परंतु अब वो नंबर इतने बढ़ गए हैं जैसे कि मान लीजिए मैं अ, 10 लाइन लिख रहा हूँ या 10 पेज लिख रहा हूँ। तो अ, उसमें से 9 खराब जाते हैं या 8 खराब जाते हैं और जो 1 आध जो मेरे काम का मटेरियल निकलता है। <smacks lips> वो भी कुछ इतना अ, रचनात्मक के रूप में मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसमें अ, सीधा-साफ़ मुझे दिख जाता है कि पहले जो बात थी, पहले जो नज़ाकत थी मेरे लिखावट में। वो कहीं न कहीं अब नहीं रही है और काफ़ी सामान्य रूप से अ, उसका जो क्वालिटी है, जो अ, विशेषताएँ हैं, वो उसकी जा चुकी है। अ, पहले जब मैं लिखता था, तो एक भावना उसमें दिखती थी अब वो सारा जो अ, न क्रिया है, वो सारी अ, जा चुकी है। और मैं अ, न इसके पहले तनाव नहीं था, बट चूँकि पिछले 1 साल से अ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं मेरे अंदर की कला अ, चली ना गई हो। इस कारण एक नया तनाव मेरी ज़िंदगी में आ चुका है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ, कहीं न कहीं जिस दौर से अभी आप गुज़र रहे हो। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी जो रोज़ाना की दिनचर्या रहती है, उसमें आपके पास कितना समय होता है? और अगर आप एक बार अपनी दिनचर्या बता सकें तो?
जी, बिल्कुल। तो देखिए अ, मैं अभी एक वर्क फ्रॉम होम अ अ, कार्य में काम करता हूँ, जिससे मेरा वेतन आता है। अ, और फ अ, शौक के तौर पर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी रुचि संगीत में बचपन से ही रही है, तो उसके प्रति मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। अ, हालाँकि अ, उसमें अ, प्रगति अ, काफ़ी धीमी है, क्योंकि अ, पूर्ण रूप से मैं उसमें जितना मेहनत करना चाहिए, उतना नहीं कर पा रहा हूँ। अम तो अ, देखिए, अब मेरा दिनचर्या कुछ इस प्रकार होता है कि सुबह 7 से 8 के बीच मैं उठता हूँ। और 10 बजे मेरा जो अ, कार्यालय वाला काम है, वो चालू हो जाता है। तो 10 से लेकर 7 बजे तक तो मैं उसी में व्यस्त रहता हूँ। <smacks lips> उसके बाद, जो समय मिलता है, मुझे 8 बजे अ, खाना खाना अ, खाना खाने के लिए मेरी माताश्री अ, पुकार लेती हैं। और अ, मैं अ, कोशिश करता हूँ कि अ अ, थोड़ा वक़्त अपने परिवार को भी दे पाऊँ, अपने माता-पिता से कुछ वार्तालाप कर पाऊँ, उनका दिनचर्या जान पाऊँ। उनके अ, मानसिक संस अ, स्थिति को भी जान पाऊँ, क्योंकि तनाव का माहौल इतना अ, बढ़ गया है, आज के अ, वक़्त पे। तो अ, समय देखिए, ऐसा होता है कि जो समय मिलता है, वो रात का समय मिलता है, और चूँकि मेरे सुबह उठने का समय कहीं न कहीं 7 से 8 के बीच है। तो 12 बजे मुझे इतनी तेज़ नींद आती है कि मैं अ अ, म कुछ रचनात्मक कार्य तो उसमें करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो रचनात्मक कार्य मैं कर पाता हूँ, या करने अ अ, करने के लिए, जो संभव समय है मेरे पास, वो कहीं न कहीं 10 से पहले और 8 के बाद ही है। तो ये 2 ही घंटे मिलते हैं, जिसमें मैं कुछ रचनात्मक कार्य कर पाऊँ, जिसमें मैं कुछ लिख पाऊँ, या अपने संगीत के प्रति कुछ अभ्यास कर पाऊँ।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होने के कारण थोड़ा-सा जो है आप स के पास समय भी कम है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं न कहीं परफेक्शनिज़्म के चक्कर में। या फ़िर चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सटीक करने के चक्कर में आप किसी प्रकार का दबाव या फ़िर डर महसूस करते हो। जिससे कि भी आपकी जो है क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हो?
जी, बिल्कुल कहीं न कहीं अ, ए परफेक्शनिज़्म के चक्कर में अ अ, डर तो नहीं कहूँगा। बट एक तनाव रहता है और एक समस्या रहती है और हमेशा एक संकोच रहता है कि अ अ, मेरा कार्य जो है वो जब बाहर जाए या जब अ, कोई लोग उसे सुने या देखे या पढ़े। तो ऐसा महसूस ना हो कि अ, ये अ, किस नौसिखे का काम है या फ़िर अ, इससे बेहतर तो अ, वो लिखता है या इत्यादि अ अ, पुरुष लिखते हैं या इत्यादि महिला लिखती हैं। तो इसके चलते अ, काफ़ी ज़्यादा <tsk> संकोच रहता है मुझे और अ, कहीं न कहीं अ, जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ। तो ये सोच अ, मेरे अंदर आ जाती है कि मुझे कुछ अच्छा ही लिखना है। अ, जबकि अ, रचनात्मक कार्य का ये सबसे अ, पहली गलती है कि आप इस मन से कभी भी ना बैठे हैं कि आपको कुछ अच्छा ही लिखना है। आप लिखते हैं और उसमें से कुछ अच्छा ढूँढते हैं अ, ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था। अ, परंतु अभी स्थिति ऐसी ही हो गई है सोशल मीडिया ने इतना इत्यादि हमें बना दिया है। परफेक्शनिज़्म का लूप में हमें गुस्सा दिया है कि अ, अब जो भी हम देखते हैं। वो इतना अ, नोक-बारीकी से बनाया जा रहा है, नोक-बारीकी से डाला जा रहा है कि अ, गलती की कोई गुंजाइश अ, नहीं रखते लोग। और अ, हमेशा ये डर रहता है कि नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव कमेंट्स अ, मेरा मनोबल तोड़ देंगे।
जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं परफेक्शनिज़्म के चलते और कुछ नकारात्मक फीडबैक के चलते भी थोड़ा-सा जो आप समस्या महसूस करते हो। लेकिन मैं आपसे आखिर में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या इससे पहले भी आपने किसी प्रकार के कोई प्रयास करा हो, कोई कोशिश करी हो। जिससे कि आप इस समस्या का समाधान कर पाओ?
जी, बिल्कुल मैंने अपने अ, गुरु से बात करने का प्रयास किया और अ, परंतु अ, हमारे अ, ऐज डिफरेंस के कारण। चूँकि वो अ, काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और बड़े हैं उनका दौर अलग था, हमारा दौर अलग है। अ, वो अ, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आज का दौर जो फ़ोन का ऐरा है जो स्मार्ट ऐरा है। उसमें अ, इतने करोड़ों की आबादी में अपनी एक पहचान बनाना और अपना लिखावट से एक नाम बनाना अ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा समझ लीजिए कि मैं अपनी बातों को या तो समझा नहीं पाया उनको। <smacks lips> या कहीं न कहीं अ, दौर का अ, अंतर काल के कारण वो अ, मेरी बातों को समझ नहीं पाए। तो इसके अलावा तो मैंने कभी कुछ प्रयास नहीं किया। हाँ, मैंने अभ्यास किया कि अ, मैं बिना किसी सोच-विचार के सिर्फ अ, लिखता रहूँ। और अ, उसे अ, अपेक्षाएँ ये करूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ उसमें से कुछ अच्छा मुझे मिल जाए। परंतु अ, पिछले 1 साल से जैसे मैंने आपको बताया कुछ खास वो मेरे कार्य के अ, काम नहीं आया।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने अपनी परिस्थिति और समस्या बताई है। तो देखिए सुझाव के तौर पे सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपकी दिनचर्या है। तो देखिए काम की ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है। ख़ास करके 10 से जो 7 का समय है लगातार, लगभग 9 घंटे देखिए आप काम करते हो। तो ऐसे में कहीं न कहीं देखिए मानसिक स्तर पर भी थोड़ा-सा तनाव, चिंता होना स्वाभाविक है। तो देखिए सुझाव के तौर पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने दिनचर्या में आपको देखिए खुद के लिए भी समय निकालना है। अभी देखिए जो आपने दिनचर्या बताई उसमें परिवार के लिए समय है, काम के लिए समय है। लेकिन खुद के लिए ऐसा कोई भी समय नहीं है 15-20 मिनट कि उस दौरान केवल आप खुद के बारे में सोचते हो या फ़िर खुद को जो पसंद होती हैं चीज़ें जो आपकी हॉबी हो या जिस कार्य को करने में आपको आनंद मिलता हो। चाहे वो गाने सुनना हो या फ़िर कोई अन्य प्रकार की प्रक्रिया हो। तो आपको अपने दिनचर्या में 15-20 मिनट रोज़ाना आप निकालें। और उस दौरान ना तो आप काम के बारे में सोचें, ना आप अपने परिवार के बारे में सोचें केवल खुद के बारे में सोचें। जिस कार्य को करने में आपको आनंद मिलता है उस काम को प्राथमिकता दें। क्योंकि देखिए जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब हम खुद के लिए भी समय निकालते हैं तो कहीं न कहीं देखिए हमारा जो है मस्तिष्क है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और जब हम देखिए अच्छा महसूस करते हैं तो हमारी रचनात्मकता एक अलग ही स्तर पे जाती है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बताऊँ कि आपने जैसा बताया काम का भी दबाव है और कहीं न कहीं आपकी जो रचनात्मकता है। उसमें थोड़ा-सा ध्यान केंद्रित की करने की भी आवश्यकता होती है। मतलब कुछ सोचने के लिए, वहाँ पे भावनाएँ डालने के लिए तो चीज़ों को सोच-विचार करके जो आपको लिखना होता है। तो ऐसे में आप ख़ास करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत अपने दिनचर्या में शुरुआत सुबह-सुबह ही अगर 5 से 10 मिनट का समय निकाल कर के मेडिटेशन की अगर शुरुआत करें। तो उससे देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। क्योंकि देखिए रचनात्मकता कहीं न कहीं उ हमारे स मतलब एक रचनात्मकता हमारे तभी निखरते हैं जब हम अच्छे तरीके से चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो देखिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने का काम मेडिटेशन करेगा। और वहाँ से देखिए आपकी जो उत्पादकता है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मानसिक स्तर पर आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता भी मिलेगी। तो जब आप अंदर से अच्छा महसूस करोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए आपकी रचनात्मकता निखरेगी। इसके अलावा देखिए मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप खास करके मतलब कार्य करने बैठते हो तो आप देखिए वहाँ पर प्रयास करें कि वहाँ पे आप भावनाओं को प्राथमिकता दो। देखिए आप 10 पेज लिखोगे उसमें से 1 पेज काम का निकलेगा। उस चीज़ को प्राथमिकता ना देकर के आप ये प्रयास करें कि मैं 2 ही पेज लिखूँगा। लेकिन 2 पेज में से कम से कम में आधा पेज या 1 पेज ऐसा हो भले ही मुझे समय थोड़ा अतिरिक्त लग जाए। लेकिन उसमें ऐसा हो कि मुझे खुद में ही मतलब पढ़ने में भावनाएँ महसूस हों। खुद पढ़ के ही मुझे काफ़ी अच्छा लगे। तो आप देखिए कहीं न कहीं भावनाओं को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। और मेडिटेशन और खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालेंगे तो आपके देखिए मैं कहूँगा आपके जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी अच्छा महसूस आपको कराएँगे। और जब आप अंदर से खुश हो गए तो आपकी रचनात्मकता अपने आप से ही वाप मतलब इस शुरुआत होगी। और साथ ही साथ सुबह के समय में अगर आप ये कार्य करेंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप उस चीज़ों को अपनी दिनचर्या में भी जोड़ पाओगे।
जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। काफ़ी विस्तार से आपने मुझे सुझाव दिया और मैं बिल्कुल आपके सुझाव के प्रति काम करूँगा और सजगतापूर्वक इसे अपनाऊँगा अपनी निजी ज़िंदगी में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे समय देने के लिए।
मैं हमेशा यहीं उपस्थित हूँ आपकी सहायता के लिए।